Это не совсем верный подход. Конечно, мы не должны погружать ребёнка в какую-то грязь и, может быть, преждевременную для него информацию. А, то есть, допустим, даже если ты хочешь рассказать ребёнку, как п откуда берутся дети, не обязательно показывать реалистичные видео там или что-то, да. То есть есть всё-таки, э, соответствующие возрасту слова, которыми это рассказывается. Но это просто как пример. Так же с любой, э, литературой как бы есть даже возрастные рекомендации, не зря же они созданы. Вот можно посмотреть, если не уверен сам, можно самому прочитать, прежде чем читать ребёнку. Но вот именно вот момент, что мы пытаемся, знаешь, многие родители пытаются, чтобы ребёнок не сталкивался с грустью вообще. То есть растят такого Будду. Знаешь, да, историю Будды?
Почему? Мгм. Мгм. Мгм. Окей. Мгм. Ну. Мгм. И что же тогда нужно делать? Фильтровать?
Не н н не нужно так, не нужно так делать вообще, не нужно бояться, а. Если в книге, в целом- доброй, есть грустный момент, это нормально, это полезно, и если ребёнок поплачет над грустным моментом в книге- это полезно для ребёнка. Ребёнок не должен испытывать только радостные эмоции. Во-первых, это невозможно. Он всё равно от чего-то будет плакать, И он же ещё за день тоже, например, он устаёт, да, он нервничает. Ребёнку надо поплакать. Если ты ему дашь как бы такой корректный способ, этичный, поплакать, ему даже лучше будет выплакаться сейчас, чем он просто у тебя истерику устроит и будет биться там об пол или, ну. Дети любят иногда это делать, да, по своей какой-то причине. Он выплачет эти слёзы, это важно. Кроме того, если твой ребёнок умеет сочувствовать- это очень важное качество для его жизни, у него будут в жизни счастливые отношения. Если не умеет, это надо воспитывать, нужно читать эти книжки. Немножко грустить ребёнку нужно. И даже сталкиваться с темой утраты, с чем-то ещё тоже нужно. Иначе в жизни это случится неожиданно, он не готов, а в книжке он уже немножко это переживал, ему всё равно это поможет, вот. Расстраиваться не вредно немножко, под контролем.
М. Мгм. Мгм. Конечно. М. <chuckles> Мгм. Мгм. Конечно. Мгм. Ну да. Мгм. Сто процентов. Мгм. Понятно, а иногда даже чуть-чуть полезно, да?
Да, особенно, когда тебя любят и тебя оберегают, у тебя есть родители, расстроится над книжкой, ничего страшного в этом нет.
Мгм.